Iya, sekarang kan semua, apa, profesi, kayaknya bisa dijadiin medsosnya, gitu ya. Jadiin konten, gitu ya. Kayak dokter aja, dia bisa bikin apalagi dokter ya, kayak dokter, terus juga, bahkan mekanik pun sama, gitu ya. Eee, bisa dia, "Oh, cara membetulkan ini sedikit-sedikit," jadi ada si yang sifatnya skill praktisnya, gitu. Akuntan bahkan yang, eee, apa, kerjanya cuman di laptop, dia bisa ngajarin, apa, rumus Excel, rumus apa namanya, perhitungan biaya, gitu ya, yang dibagi sedikit sedikit sedikit sedikit, ah, akhirnya jadi dapat berapa konten, dan itu menarik untuk, eee, HRD, biasanya, Kak. Kayak gitu. Dan heeh. Kakak se mungkin bisa fokus kepada diri Kakak, nih, untuk saat sen saat ini, ya. Gitu. Jadi, apa yang Kakak bisa, itulah yang ditampilkan. Apa yang Kakak bisa, eee, itu yang diedarkan, dibagikan ke dunia luar. Seperti itu, Kak. Jadi, ap ap Kakak pernah nggak, s atau sudah memutuskan belum, untuk fokus kepada diri Kakak dulu nih, sendiri nih? <sniffs>
Mmm, benar, Kak. Benar, sih, hmm. Mmm, benar sih. Wah, setuju, Kak. Mmm, iya iya oh. Nah. Itu sih, Kak, memang belum sih, Kak. Jadi, memang kebanyakan bandingin juga nggak baik ya, justru ya? Aku malah bandingin-bandingin mulu, tapi aku nggak mikirin, aku sendiri gimana, gitu.
Ah, ya. Betul. <sniffs> Ya, memang seperti itu. B jadi memang kita harus, eee, Kakak nih, harus ini ya, apa, Kakak nih bisa mulai dengan fokus kepada diri Kakak sendiri, gitu. Dan mulai membatasi kayak tadi, tuh, medsos-medsos itu sudah mulai dibatasi, sehingga, eee, rasa irinya tuh berkurang, gitu, Kak. Jadi, kalau Kakak sudah mulai meny apa, menghindari medsos, gitu ya, walaupun tetaplah sedikit-sedikit boleh, gitu ya, supaya tetap berkomunikasi. Nah, Kakak kepercayaan diri Kakak pastinya akan tentunya nih akan tambah baik, gitu ya, men heeh.
Mhm, hmm. Wah, iya iya. Setuju, Kak. Aduh, Kak, makasih lho, Kak, udah kasih banyak banget tips buat aku. Dan, setelah cerita ke Kakak nih, rasanya aku lebih lega, dan, wah, kayaknya aku siap sih, untuk mulai fokus ke diri aku sendiri, dan berhenti membandingkan diri aku dengan orang lain.
Iya.